À, thực sự là đúng là trước giờ á là mình cũng khá là chủ quan, mình cũng nghĩ là mình đã chi tiêu khá là có kế hoạch rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ mà suy nghĩ một cách có hệ thống giống như bạn vừa nói á. Tức là mình cũng chưa bao giờ ghi chép chi tiêu và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là mình phải dành bao nhiêu phần trăm như thế nào đấy. Thì, à, mình thấy cái cách bạn nói nó rất là khoa học á, để mình thực hiện thử luôn á. Ờ, là mình lát nữa mình sẽ ngồi mình sẽ ghi lại thử luôn.
Ừm, ô kê. Ô kê. Nhưng mà tính ra thì hồi đó bạn cũng để dành được một cái t quỹ tiết kiệm khá là lớn nè trong v môi trường bạn đi làm ở cơ quan, rồi bạn cũng tích lũy khá là nhiều. Thì bạn cũng có, ờ, được từ cái thói quen tiết kiệm trước đó đó, thì bạn có, ờ, thể là áp dụng cái đó để mà bạn lũy tiến dần dần cái số tiền của bạn. Thì hông biết là bạn có để ý là hồi đó bạn, ờ, ờ, dùng cái phương pháp nào để tiết kiệm hông hay là lâu quá rồi bạn hông nhớ ha?